Ya, ben o, eee, şeye, ina ya, hani, belki daha hızlı elde ede eee, edebilirdim o deneyi eee deneyimlerini ama burada, ya, tamamen ş şey ya bu, yani, eee, nasıl desem, işte, Stephen Curry örneğini vereyim, yani. Hani, ımm, günde belki 1.500 tane şut çekiyor. Ya, o eli yatkın olacak. O şutu sokacak yani. Foto fotoğrafçılık da öyle, aynen. Imm
Hı hı. Hı hı. Evet, tam da bu zaten. Eee, sürekli bir deneme yapma süreci içerisinde bulunman sana, ııı, çok ci ciddi tecrübe katmış olmalı. Evet.
Doğru, doğru yani sürekli çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum, daha iyi çekiyorum. Ve, hani, do doğrusu da yanlışı da yok yani bu işin. O yüzden o o çok güzel yani. Ya
Peki şu anda, hani, ımm, akıllı telefonların, aaa, herkesin neredeyse cebinde olduğu bir süreçte, eee, telefonların da fotoğraf çekme özelliği var ya. Hani, o büyüyü fotoğraf makinesi nasıl farklılaştırıyor, nasıl sağlayabiliyor? Yani telefonla fotoğraf çekmekten temel farkı nedir sence?
Hı hı. Doğru. Anladım. Yani, bir, eee, şey olarak, eee, farklı, görüntü olarak farklı. Imm, eee, bir o kavramı var. Bir de eski zamanlarda belki şu an böyle ekstra ekstra böyle bir daha havalı gözüküyor olabilir insanlar ama eski zamanda şey vardı. Hem fotoğraf makineleri yoktu ve, hani, o özel bir andı. 24 pozun hatta şey de olabilir. Filmler için film kamera, analog kameralar için onu söyleyebilirim. Ya, yirmi dört pozun ya da 36 pozun var. Güzel değerlendiriyorsun, hani, her şeyi ç çekeyim yapamıyorsun, hani. O yüzden böyle güzel anları, eee, yapıyorsun.
Ha ha. Ha ha. Hımm. Sınır var, evet. Hımm. Akıllı telefonlarda o sınır şu anda, aaa, eee, n neredeyse hiç yok. Bel belir belirli bir limiti olmaksızın, deneye yanıla bir anı kaydetmek için çalışma yapılabiliyor ama, eee, ı orada bi bir farklılık var gerçekten de, eee, ı o o çok önemli. Peki, eee, yani, aslında şu anda herkese tavsiye, eee, edebileceğin bir o herkesin den deneyimlemesini istediğin bir hobi ya bu. Bu biraz maliyetli bir hobi midir? Yani bütçe açısından herkes bunu deneyebilir mi?
Ha. Doğru. Doğru. Anladım. O Hı.